<chuckles> Çok güzel olur. Hatta anneannenle yapabileceğin çok güzel bir aktivite olur. Çünkü sorarsın: "Bak anneannecim, bunu nasıl yapıyorduk?" diye. O sana böyle tüm detaylarıyla anlatır. Zaten genelde aile büyükleri ve kadınlar özellikle, eee, ona nasıl yemek yapıldığını sorduğunda çok, böyle, hani, iii, anlatmaya çok hevesli ve işta iştahlı olur da. O yüzden çok güzel, böyle, yazarsın defterine, onu da kullanırsın. Hem anneannenden sana çok güzel bir hatıra kalır. Bu da çok
Değil mi? Aynen öyle. Evet. Hı hı. Tabii, tabii. Aynen öy Evet. Evet, kesinlikle. Aynen öyle. Eee, sonra bir bakmışsın arkadaşın seninle konuşurken habire yemek tarifi veriyor. Demişsin, "Ne oldu bu kıza? Bir anda yemek yapmayı öğrendi. Detaylı detaylı tarif veriyor bana." Eee
Hı hı. Aynen. Umarım, umarım. Belki yeni bir hobini keşfedeceksin ya da sevdiğin bir noktayı göreceksin. Bu da olabilir. Evet, değil mi? Neden olmasın? Yani, e bir noktada ben de aile büyüklerimi düşünüyorum. Eee, evet, ben de bazı kayıplar yaşadım hayatımda, ailemde. Ama yine de hâlâ çok geniş bir aileyiz. Yani amcalarım, halalarım, işte, kuzenlerimle birlikte hep, böyle, her pazar hatta bir araya gelirler. Eee, ben şu an ülkemden, eee, uzakta olduğum için onların yanında olamıyorum maalesef. Ama ama onlar hep pazarları böyle bir araya gelirim işte, mangal yaparlar, eee ya da kayak yapmaya giderler, artı piknik yapmaya giderler, su kenarına giderler. Yani, sürekli böyle bir aktivite yapmak isterler, birlikte kalmak ister, o birliği korumak isterler. Hatta, aaa, benim, eee, soyadımın getirdiği bir, eee, topluluk var. Yani, hani, bizim ailemizin oluşturduğu ve ailemizin ve, hani, benim aslen, eee, oralı olduğum şehrin oluşturduğu bir topluluk var. Onlar mesela ayda ııı, ayda diyorum, yılda 1 kez yazları, böyle, belirlediğimiz bir yerde piknik yaparlar. Böyle, pankart açarlar, işte, "Şu şu topluluğu pikniği" diye. Ondan sonra bütün akrabalar, yani soyadı aynı olan herkes oradadır. Onlar, böyle, oturur, yemekler pişirirler, böyle, kazanlarla kocaman. Çocuklar orada top oynar, işte, hani, yani yüz yirmi kişiden bahsediyorum gerçekten. Hı hı. Ooo, yani orada hatta ben bayağı, böyle, bir aile büyükleriyle tanışmıştım. Hani, hiç tanımadıklarımla tanışmıştım, babaannem tanıştırmıştı. Yani hepsinin kıymeti, hepsinin de gerçekten deneyim eee, çok deneyime sahip olduğu ve o deneyimi de aktarmaya her an hazır olduğunu görmüştüm aslında.
Olabilir, tabii. Neden olmasın? Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. He he. Tabii. Hı hı. Oh! Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Harika. Hakika Hı. Hı hı. Hı hı. A, çok iyi. Hı hı. Çok iyi. Harika. Ne kadar güzel bir etkinlik kim düşündüyse. Hı hı. Hıı. Tabii. Evet, çok güzel. Evet.